Kak, sekarang itu kan, eee, platform musik udah mulai canggih, ya. Bahkan kita tuh bisa tuh bikin playlist bareng sama teman kita yang sama-sama punya platform tersebut, gitu kan. Tapi pernah nggak, Kak, ada lagu atau mungkin, eee, sesuatu dari s lagu itu yang bikin, eee, debat Kakak sama teman Kakak, atau mungkin saudara Kakak, atau kolega Kakak, waktu kalian bikin playlist bareng?
Oke, jadi, eee, pernah sih, Kak, waktu itu pas, eee, aku ingat banget pas masih zaman kuliah, ya Kak, ya. Pas waktu itu kan, eee, lagi senang-senangnya nongkrong nih sama teman-teman, gitu. Kadang juga sampai jalan-jalan bareng, gitu kan. Nah, waktu itu kita lagi rencana mau pergi atau jalan-jalan nih, Kak. Nah, biasanya kan kalau, eee, jalan-jalan kita naik mobil nih, gitu. Dan dan dan naik mobil kan biasanya suka nyetel musik nih, gitu. Nah, biasanya itu kalau misalnya musik nih, kadang ada yang, eee, punya punya apa namanya, ken dia megang kontrol, gitu kan. Dia mungkin megang yang megang HP-nya, gitu. Nah, biasanya playlist ini terserah sama yang megang HP nih, Kak, gitu. Jadi ketika ketika yang megang HP nih mungkin lagi senang apa namanya, lagu K-Pop, ya udah dia mutarnya K-Pop terus nih, Kak. Nah, kebetulan waktu itu yang megang HP aku nih. Jadi pas waktu itu aku, eee, lagi senang sama lagunya Kangen Band, gitu kan. Nah, aku muter tuh <chuckles> aku muter tuh lagunya Kangen Band, 1 album tuh aku puter semua tuh, jadi jadi 1 playlist, gitu kan. Nah, kan, eee, yang namanya band kan tetap ada nih yang namanya mungkin haters, gitu kan, atau mungkin yang nggak suka, gitu kan, bisa dibilang gitu. <chuckles> Nah, kebetulan di dalam mobil tuh ada nih salah satu teman yang emang dia tuh kurang suka sama lagu-lagunya Kangen Band. Nah, di situ mulailah itu kayak semacam, eee, ketidakcocokan, gitu. Dia ngomong, "Aduh, boleh nggak sih kalau lagunya diganti aja," gitu kan. Terus, ya ya aku penasaran dong, "Kenapa kok diganti, wong lagunya bagus-bagus gini kok," gitu. "Ya ganti aja, gitu, yang lain kan masih ada," gitu. Ya sampai sampai pe perbincangan tuh kayak agak lumayan lama, sampai akhirnya dia ngaku bahwa dia tuh nggak suka atau kurang suka sama lagu-lagu tersebut, gitu, lagu-lagunya Kangen Band, gitu, Kak.
Ya. Oh, gitu. Oke. <chuckles> Iya iya iya. <laughs> Oh gitu. Oke oke, itu Kakak pas perjalanan berapa orang tuh Kak, dalam mobil?
Dulu tuh aku masih ingat, tuh, ada sekitar 7 apa ya, sekitar 7 orang gitu, termasuk yang nyetir, ya Kak, ya. Mhm betul. Jadi ya emang emang dari 7 orang itu selera musiknya beda-beda sih, Kak. Cuma biasanya, eee, lebih seringnya ketika emang udah tahu siapa yang megang HP, gitu, ya udah ngikut sama yang megang HP. Nah, kebetulan temanku satu ini, dia, eee, mungkin saking gatalnya kali ya telinganya, ya, Kak, ya. Jadi sampai dia tuh, sampai nggak tahan, gitu. Pengen sampai dia tuh keluar kata-kata, "Boleh nggak sih diganti lagunya?" Gitu.
Oh, lumayan banyak ya. <laughs> Oke, tapi itu setelah berapa lama berjalan musik berputar, Kak, sampai akhirnya teman Kakak tadi itu yang, eee, mulai komplain gitu?
Eee, itu baru lagu pertama pun dia udah komplain, Kak, karena mungkin dari dari udah dari dulu kali ya, Kak, dia, eee, menghindari lagu-lagu kayak gitu ya, Kak, ya. Jadi, eee, bisa dibilang kalau misalnya nih ada sih salah satu kafe gitu terus dia muter lagu yang dia nggak suka, dia mungkin bisa langsung pindah kafe juga, Kak, kan soalnya nggak mungkin juga kan dia apa namanya, eee, protes ke yang muter lagu gitu, bisa nggak lagunya diganti, soalnya kan itu kafe ya kan jadi terserah yang punya kafe dong. Nah ini kan karena mungkin lagi di mobil gitu terus dia kayak kayak memberanikan diri untuk ngomong, "Oh boleh nggak sih lagunya diganti?" Gitu, Kak.
Ah. Ya ampun. Oke, tapi, eee, aku baru tahu sih ada orang yang sampai segitunya kayak, apa ya, kalau seb aku sebut kayak mungkin agak anti gitu sama lagu-lagu tertentu tapi se-anti itu gitu loh, ah, aku baru tahu nih tapi, eee, itu kan ada satu teman yang Kakak yang responnya kurang senang gitu sama pilihan lagu Kakak, tapi kalau teman-teman yang lain gimana tuh?
<laughs> Iya, kalau di situ jujur pas waktu itu, eee, teman-teman yang lain lebih milih biasa aja gitu walaupun mungkin ada yang nggak suka tapi nggak sampai kayak yang temenku yang satu ini, dia mungkin, eee, nggak suka tapi biasa aja jadi untuk dengerin pun masih oke-oke aja gitu tetap tetap nggak protes gitu. Jadi emang temanku yang satu ini agak aneh, aku nggak tahu ya apakah dia punya trauma tersendiri sama lagu itu, atau mungkin grup band itu sampai dia tuh kayak, eee, ketika denger pun kayak, eee, sebisa mungkin menghindari gitu, Kak, tapi aku waktu itu nggak sampai nanya sampai segitunya sih mungkinlah takutnya privasi juga kan atau mungkin dia malu juga kalau mau cerita kan ya. Tapi ya pada akhirnya ya udah karena mungkin dia, eee, apa namanya, benar-benar nggak tahan mungkin ya udah aku akhirnya ngalah, kita kita akhirnya cari lagu yang, eee, sebisa mungkin bisa dinikmati oleh semua orang di dalam mobil itu, Kak.
<laughs> Oke, tapi Kakak selama oh tapi enggak sempat juga sih ya, orang lagu pertama, apa, band pilih lagu Kangen Band, dia udah komplain gitu kan. Tadinya aku mau tanya, apakah ketika Kakak itu, eee, pasang lagu Kangen Band terus semuanya bisa enjoy kayak bisa ikutan nyanyi gitu apa gimana? Tapi ternyata juga dari awal ya Kak ya dia udah komplain ya, ya jadi enggak jadi ini dong, enggak jadi pasang lagu Kangen Band dong.
<laughs> Betul. Iya. <laughs> Enggak jadi Kak waktu itu wawap padahal sebenarnya ya bisa dibilang aku, eee, sejak kecil aku dengerinnya lagu Kangen Band walaupun aku enggak enggak cuma Kangen Band yang aku suka gitu kan dan kebetulan waktu itu aku lagi kepikiran aja itu lagu lagu Kangen Band terus aku putar Kak. Sebenarnya aku juga tahu juga sih kalau beberapa temanku ada yang tahu lagu ini gitu. Jadi aku kayak, oket oh yaudahlah nggak apa-apa lah aku play lagu ini. Aku yakin mereka juga, eee, tetap bisa kok nyanyi-nyanyi bareng gitu, nah aku enggak tahu kalau ternyata ada salah satu teman yang dia tuh, eee, kalau bisa janganlah dengerin lagu Kangen Band, gitu Kak.
Ya ampun. Iya loh, padahal Kangen Band itu termasuk lagu yang, eee, cukup populer di zamannya dan kayaknya kalau misarnya milenial sekarang dikasih lagu Kangen Band pun kayak mereka pasti tahu gitu loh, dan bisa sing along, bisa nyanyi bareng gitu. Eee heeh, benar kan. Terus gimana Kak perasaan Kakak waktu itu setelah baru lagu pertama udah ditampik nih kayak, eee, "Jangan dong!" Gitu kan. Sebel enggak sih Kak? <chuckles>
Benar, benar banget. Betul. Bisa nyanyi bareng, benar banget. <chuckles> Sebenarnya awal-awal sebel sih Kak, cuma lama-lama setelah aku apa namanya ya, ya mungkin bisa dibilang kayak debat gitu kan. Debat, terus, eee, mungkin debatnya enggak sampai memanas lah ya. Karena, eee, sebisa mungkin kan kita niatnya mau jalan-jalan, mau senang-senang kan, jangan sampai cuma gara-gara lagu, terus akhirnya mood-nya berubah jelek gitu kan, aku mikirnya gitu. Jadi akhirnya ya udahlah daripada nanti berlanjut atau berlarut-larut gitu ya udah aku mending ngalah aja gitu. Dan mencoba untuk memahami Kak, mungkin emang ada yang orang-orang seperti itu dan emang aku enggak tahu gitu kan. Jadi ya, aku kan enggak tahu ya apa yang di pikiran dia. Jadi kawa karena enggak tahu itu ya, sebisa mungkin kayak cari aman ajalah gitu. Jadi walaupun enggak paham sebisa mungkin kayak, eee, diusahakan memahami atau pura-pura memahami pun sebenarnya enggak masalah semting atau yang penting, eee, enggak jadi apa namanya, eee, apa namanya, bisa merubah mood jadi jelek gitu Kak. Aku yang ada di pikiran waktu itu kayak gitu sih.
Ya ya. Betul. Paham paham. Iya sih tapi, enggak tahu ya kalau aku jadi Kakak, mungkin aku akan bete juga sih Kak kayak yang, "Ya ilah" gitu. Maksud gini loh, eee, kan hal-hal seperti ini kan bisa dibicarakan, ya misal nih, eee, lagu pertama lagu Kangen Band, oke lah dia suka enggak suka Kangen Band, bisa dong misalnya dia, "Eh request dong, nanti habis lagu ini lagu laguku," gitu kan, bisa aja kan. Tapi Kakak kalau misalnya iya kan, tapi Kakak sendiri kalau pegang hp untuk, eee, yang pegang playlist gitu ya, itu Kakak terbuka enggak buat, "Teman-teman mau dengerin apa nih?" Gitu. Jadi apa ya, narik lagu sesuai permintaan teman-teman yang penumpang lain gitu, apa gimana Kak?
<laughs> Oh gitu, oke oke. Benar juga sih. Iya aku aku sebenarnya terbuka Kak, jadi, eee, aku sendiri kayak bisa dibilang kayak hampir semua genre aku masuk gitu. Jadi kalau misalnya temanku mau dengerin apapun, aku enggak masalah juga gitu. Selama itu emang lagunya, yang lagu normal ya, bukan lagu yang, eee, apa namanya, kayak jelek-jelekin orang itu aku kurang kurang suka tuh kayak lagu yang ngedis, istilahnya ngedis, orang itu aku kurang suka tuh. Soalnya kan dari kata-katanya pun udah enggak enak didengar. Nah itu, eee, yang penting jangan lagu-lagu kayak gitulah, gitu. Dan aku yakin temanku enggak enggak bakal request yang kayak gitu sih. Jadi, kalo aku sendiri sih, aman-aman aja kalo ada yang request. Cuma biasanya kalau emang aku lagi kepikiran lagu sesuatu gitu ya, eee, yang yang aku lakukan enggak nanya yang lain dulu biasanya aku las langsung nge-play gitu. Nah ternyata kejadian tuh, aku enggak nanya apakah aku boleh nge-play lagu Kangen Band, dan aku langsung nge-play dan ternyata, ada yang kurang suka gitu Kak. Jadi sebenarnya ada sedikit rasa bersalah juga sih pas waktu itu. Harusnya aku nanya dulu baru, eee, nge-play tuh lagu Kangen Band, cuma kan aku enggak nanya dan ternyata ada yang kurang, suka gitu Kak.
Ya ya. Ya. Oke. Oke, iya iya. Oh, malah ada kerasa bersalah ya Kak, di Kakak?
Ya dikit Kak. <laughs>
Oke, <chuckles> karena gara-gara mungkin Kakak merasanya ini kali ya, gara-gara, eee, mungkin dalam tanda kutip salah pilih lagu terus ada ada perdebatan kecil gitu, yang seharusnya itu bisa dihindari, tapi menurutku sih ya Kakak cukup legowo ya di situ. <laughs> Karena kalau aku jadi Kakak sih karena kalau enggak jadi Kakak sih aku akan bete gitu, tapi ya ya udahlah ya, iya lah, heeh. Terus Kakak kenapa sih Kak alasannya kok suka banget nih sama Kangen Band?
Betul. Iya, benar banget. Iya emang emang harus Kak. <laughs> Oh gitu ya. <chuckles> Jadi kalau aku, ya, dari kecil tuh emang sering dengerin lagu-lagu Melayu, Kak. Kan kan kan, eee, Kangen Band ini lagunya agak-agak ada cengkok-cengkoknya tuh dikit gitu lah, ya. Jadi, eee, nggak bener-bener yang dia pop, eee, pop yang, eee, apa namanya, nge-beat banget gitu, nggak. Jadi ada ada Melayu, Melayunya, ada mendayu-dayunya dikit gitu. Nah, itu aku suka tuh yang kayak gitu tuh. Jadi, selain Kangen Band, aku juga suka lagu-lagu dangdut, lagu-lagu dari Malaysia juga aku sering dengerin gitu, kan. Karena suka lagu-lagu Melayu gitu, dan menurutku lagu-lagu kayak Kangen Band, ST12 tuh cocok aja sih di di telingaku gitu, Kak. Dan dan pas waktu kecil aku suka, ya, sampai sekarang aku juga suka gitu, Kak.
Betul betul. Oke, iya iya. Iya, sih, aku setuju banget kalau Kakak bilang Kangen Band itu memang genrenya itu, apa ya, pop Melayu gitu loh. Jadi memang band yang agak ada cengkok-cengkoknya gitu, kan, mirip-mirip sama ST12. Terus, kalau nggak salah, dulu itu ada, apa ya, The Mata? Kayaknya banyak deh, zaman-zaman ya kan? Gitu.
Iya, benar. Betul banget. Iya, ada ada ada ada, betul, heeh, bener banget, Kak.
Itu itu ini Kak, dengerin dari kecil emang suka lagu-lagu seperti itu?
Iya, Kak, dari kecil, Kak, dulu kan pas zaman-zaman VCD atau kaset tape, ya, Kak, dulu, ya, Kak, ya. Jadi, eee, kay kadang tuh aku kalau ke pasar tuh suka nyari-nyari tuh lagu-lagu kayak Kangen Band, gitu, ST12, gitu. Waktu itu kan, eee, bisa dibilang kalau kalau yang dijual di pasaran tuh lumayan murah tuh. Jadi kalau untuk aku kayak, eee, sekelas pelajar SMP tuh masih bisa belinya gitu, Kak. Dan biasanya aku suka kalau udah udah beli langsung langsung tuh aku sampai rumah aku putar tuh di VCD Player. Terus, eee, kadang-kadang tuh aku sampai catet liriknya tuh, Kak, biar kalau mau ngapalin enak tuh. <laughs> Jadi kalau ada teman yang nyanyi, tuh, aku juga bisa ikutan nyanyi gitu. Nggak cuma, apa, melongo doang gitu, bengong doang gitu. Nggak mau ikutan nyanyi, tapi enggak tahu liriknya gitu, Kak.
Iya. Oh, wow. Iya iya. Waduh. <laughs> Eh, kalau VCD itu berarti ada ininya kan, ada visualnya kan? Iya.
Betul ada visualnya, Kak. Jadi dulu kan mhm, ada beberapa lagu Kangen Band yang emang dia tuh nggak ada video klipnya dari sananya kan, nah kadang tuh sama heeh, kadang sama penjualnya tuh suk suka dikasih video random gitu, ada ada video gajah ada video apa gitu. Jadi, lagunya apa videonya apa gitu, Kak. Tapi ya itu salah satu yang bikin aku sampai sekarang masih ingat sih karena karena lumayan unik juga sih karena lagunya Kangen Band tapi gambarnya gajah gitu, Kak. <chuckles>
Klipnya kan berarti? Oh gitu? Oh. <laughs> Iya iya iya, paham paham. Iya iya paham banget, Kak. Itu aku juga ngalamin sih masa-masa VCD, jadi, eee, orang jual lagu biasanya ya campurlah ada mungkin Kangen Band, apa apa apa gitu dalam 1 VCD terus, mungkin dari lagu-lagu yang nggak ada, eee, apa ya, nggak ada visualnya, nggak ada video klipnya, dikasih video random gitu video yang nggak jelas, ada video
Betul. Benar banget. <laughs>
video binatanglah, apalah, gitu biasanya. Nah aku penasaran juga nih sama Kakak tadi bilang Kakak juga suka mendengarkan dangdut, kalau yang ada cengkok-cengkoknya berarti Kakak lebih ke ini ya, dangdut klik ya?
Iya, jadi aku lebih suka yang kayak semacam Elvy Sukaesih, Rita Sugiarto gitu, da daripada lagu-lagu yang yang yang sekarang yang lebih lebih ke nge-beat gitu, sebenarnya masih bisa aku nikmati sih sebenarnya cuma kalau suruh milih aku lebih suka yang ada cengkok-cengkoknya gitu. Soalnya nggak tahu ya mungkin lebih mengena gitu di hati, jadi kalau misalnya lagu sedih tuh kayak lebih kerasa gitu sedihnya gitu bukan yang, lagunya sedih tapi nge-beat ah, gitu kadang sebenarnya agak kurang masuk gitu kalau menurutku, Kak.
M paham paham. Iya. Benar benar, eee, kalau yang nge-beat itu mungkin maksudnya Kakak dangdut koplo kali ya? Sekarang kan yang lagi jaman kan dangdut koplo ya, memang itu udah
Ah. Bisa jadi Kak, betul.
memang itu udah beda genre sih Kak sama dangdut klasik. Kalau a aku sama aku sama kayak Kakak sih, aku kalau dangdut aku lebih suka dangdut klasik daripada dangdut koplo gitu, kayak Elvy Sukaesih, Rita Sugiarto, habis itu, eee, siapa lagi ya? Nassar, Nassar termasuk dangdut klasik sih menurutku, heeh, iya kan?
Benar. Oh, sama ya? <laughs> Eee, Nassar termasuk juga itu, Kak. Walaupun dia seb sebenarnya, apa, musisi modern tapi kan lagunya masih masih ikut yang dulu-dulu gitu gayanya gitu, Kak, bener banget.
Betul. Heeh, betul betul, terus Iyeth Bustami, gitu-gitu kan, Kak.
Iyeth Bustami, betul ya, Kak. Jadi ya banyak juga sih pilihannya, Kak.
Kalo sekarang kan lebih Iya betul. Kalau sekarang kan memang lebih banyaknya, eee, ke koplo ya jadi ma banyak banyak musik-musik sintetisnya gitu loh. Kayak musik keyboard kalau aku bilang, <laughs> aku juga kurang suka sih. Kalau Kakak juga kurang suka ya kayak gitu?
Iya, koplo. Betul. <laughs> Iya, sebenarnya bisa menikmati kalau misalnya ada orang lain, eee, apa mengemut muter lagu itu aku masih bisa ya nyanyi-nyanyi bareng masih bisa, Kak. Cuma, eee, emang se sebenarnya agak kurang masuk di hati gitu, Kak, s soalnya mungkin nggak nggak cocok juga kali ya lirik sama musiknya gitu ya, Kak, ya. Jadi, eee, agak susah menikmatinya gitu, walaupun sebenarnya bisa tapi agak susah untuk menikmati gitu, Kak.
Oke oke. Benar. Kayak kasarnya itu Kakak bisa, eee, menikmati lagunya tapi itu tidak akan jadi lagu yang akan Kakak dengarkan sehari-hari gitu kan.
Betul, betul banget, Kak, iya, Kak. <chuckles>
<laughs> Wah, ini harusnya kita bisa ngobrol lebih banyak nih soal lagu dangdut <laughs> dan langlu dan lagu-lagu Melayu. Iya makasih banyak ya, Kak, waktunya, semoga kita kapan-kapan bisa ngobrol lagi ya.
Oh, iya bener juga, Kak. <laughs> Oke, sama-sama, Kak. Siap siap, Kak, boleh, Kak.